सही कहा, लेकिन एक बात है कि आपने तोड़ तो बहुत अच्छा निकाला था कि मतलब ऐसा करो तो सब अपने आप ही उनका ध्यान बँट जाएगा और फ़िर जो है ये सारी चीज़ें जो हैं, वो छोटी लगने लगेंगी, सच में ये तो काफ़ी कुछ सीखने लायक है, लेकिन ये बताइए कि जैसे सिर्फ़ आप ही इसमें सहयोग करती हैं या फ़िर घर में और भी जो बड़े-बुज़ुर्ग हैं, जैसे जब भी कोई आपसी झगड़ा होता है, मम्मी-पापा या फ़िर चाचा-चाची में, बड़े पापा-बड़ी मम्मी में, तो उसमें दादी-बाबा भी कुछ रोल निभाते हैं या फ़िर जो है, हर कुछ के लिए कोई एक ही शांत होता है कि मतलब उसमें होता है ना कोई एक समझाने वाला जिसकी हर कोई बात मानता है?
जी। बिल्कुल। जी। जी।